हाँ जी, हाँ जी।
पहले अ, तो ख़ैर ये चीज़ें नहीं होती थी और आज से हुँ। ज जब फ़ोन आया था ता तो अ, फ़ोन के लिए मतलब वॉइस कॉल करते थे तो उसके इनकमिंग के भी पैसे लगते थे। लेकिन आजकल अगर किसी के मोबाइल में नेट है तो वीडियो कॉल आसानी से कर सकता है। उसे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है इस तरीके से।
पहले ये हाँ, पहले ये होती नहीं थी। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और हाँ, और ये भी है ना कि सोशल मीडिया वगैरह ये लोगों के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पैसे ले रही हो या कुछ ले रही हो। काफ़ी अफोर्डेबल हो जाता है। हर किसी के पास इसकी जो है, इसका एक्सेस है तो फिर वो इसके थ्रू कुछ भी कर सकता है।
हाँ। हाँ, ये आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया कि हर किसी के पास एक्सेस है। इनके यूज़र भी अ, मिलियंस में हैं। तो वही है कि इनके कमाई भी उसी से है और ये हमारा डेटा भी उसी तरीके से यूज़ कर रहे हैं फिर आगे।
हुँ। हाँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो मानता हूँ कि ऐसे तो सोशल मीडिया आज के आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही प्रभावशाली और बहुत ज़्यादा पॉवरफुल है। और मेरे ख्याल से आगे जाके इसकी इम्पोर्टेंस जो है, इसकी महत्वता और भी बढ़ जाएगी।
हाँ, तो हाँ। जैसे व्यक्तिगत संबंध को इस तरह से भी प्रभावित कर सकता है कि जैसे हमें हम अ, कोई फ़ोटो या वीडियो अपलोड करते हैं तो उस पर सभी प्रकार के कॉमेंट आपको देखने को मिल जाएँगे। अगर हमने उसमें प्राइवेसी नहीं लगा रखी है तो बाहर वाले लोग भी कॉमेंट करेंगे वहाँ पर। तो वह अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। तो अगर कोई हमारा संबंधी उस तरह के कॉमेंट पढ़ता है तो इस चीज़ का एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये चीज़ हम अ, सोशल मीडिया पर कंट्रोल नहीं कर सकते।
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, जो भी एंगेजमेंट होती है। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हाँ, ये सही बात कह रहे हो आप। हाँ, हाँ। ये ये आपने काफ़ी सही बात कही।
कि कि हमारे हमारे पास किस तरीके के क कॉमेंट या वो आने चाहिए।
कि हाँ। ये मतलब कोई भी हो सकता है, कोई टोटल स्ट्रेंजर आपको कोई ऐसा ही कॉमेंट कर दे कि जो मतलब बिल्कुल भी सही ना हो और आप उसको कुछ कर भी नहीं सकते।

नहीं, बिल्कुल मुझे भी लगता है कि जैसे आजकल के ज़माने में एक सोशल मीडिया जो है, उसने कहीं न कहीं जो पहले दूरियाँ थी लोगों के बीच, वो काफ़ी कम करी है, अब हर कोई कहीं से भी बैठ के एक-दूसरे के साथ बातें कर सकता है। कोई भी अपने सुझाव को जो है, सामने रख सकता है, पोस्ट कर सकता है। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी अ, एक कम्युनिकेशन जो है काफ़ी अच्छे तरीक़े से सेट अप कर रखा है।
इस वो से हाँ, ये बात तो है कि सोशल मीडिया से हम जुड़ने के बाद में, हमारे जो पुराने अ, जो दोस्त-यार थे स्कूल के, वो भी आज हमारे टच में हैं, फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से, जिनसे हमारी बात नहीं हो पाती लेकिन एक नज़र रहती है उन पर। जो भी वह पोस्ट करते हैं, वहाँ पर कि हाँ, ये मतलब सही सलामत है या ये कहाँ पर घूम रहा है। तो उस तरह से हम देख पाते हैं उन्हें। तो कुछ ऐसा है जिससे कि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर कुछ प्रभाव पड़ता हो इस चीज़ का, सोशल मीडिय का?
हुँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। वो भी कर रहे हैं। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हुँ। हाँ, ये तो देखो मुझे मुझे लगता है ना कि ऐसे जो सोशल मीडिया है ना वो उम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। या तो उसके अंदर कुछ पॉजिटिव होगा तो उसको बढ़ा-चढ़ा के दिखाएँगे या तो कुछ नेगेटिव होगा तो उसको भी उतनी बुरी तरह बढ़ा-चढ़ाके दिखाएँगे। तो लाइक कुछ पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी हैं और इस वज़ह से मानसिक स्वास्थ्य पे तो, प्रभाव शायद दोनों तरीक़े से पड़ सकता है। जैसे मतलब आपने बताया।
हुँ, ये तो आप सही कह रहे हैं कि ये एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पर है। मतलब चीज़ें यहाँ बहुत जल्दी फैलती हैं। चाहे वह सही हों या ग़लत कोई उसमें देखता नहीं है और बहुत जल्दी चीज़ें फैल जाती हैं।
हाँ एक्सट्रीम लेवल पर। हाँ, बिल्कुल वही। हुँ। वही बात है, अगर कोई हैट्रैड होगा, कोई हेट होगी तो वो भी बहुत तेज़ी से फैलेगी और चाहे कोई छोटी-सी बात भी होगी, तो उसको भी बहुत लाइक बढ़ा-चढ़ा के दिखाते हैं। जैसे आप कह रहे हो कि सोशल मीडिया की वज़ह से हम अप अपने दोस्तों के साथ जो है अ, रिलेटिवस के साथ उनके साथ टच में रह सकते हैं। बट इसी की वज़ह से आजकल ऐसा भी हो गया कि जो घर में 4 लोग हैं, वो भी इतने पास में होने के बावजूद भी उनके बीच दूरियाँ बढ़ गई हैं क्योंकि वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही जो कंज्यूम है उसी को कंज्यूम कर रहे हैं।